А расскажи о человеке, который показал тебе скрытое место.
Мгм. Ну, какой-то конкретный человек здесь, ам, скажем так, не подойдет. У меня таких на самом деле несколько.
Группа людей. <laughs>
Ну да, можно не группу как бы, но, м, их группировать в принципе можно, да. Все хорошие. <chuckles>
А, всех. Это хорошо, да, все хорошие, это хорошо. Так.
Да. Да-да-да, да. Ну а что, э, с плохими людьми, э, навряд ли они захотят вообще в первую очередь тебе что-то показывать правильно?
Ну или они покажут тебе что-нибудь нехорошее. <chuckles>
<laughs> Какое-нибудь секретное место, но оно тебе не понравится. <laughs> Ой, жуть, нет, спасибо большое, благодарю, э, прям такой, знаете, получается поклон. Ну, в общем, что я могу тебе рассказать? Я могу тебе рассказать конкретно про одного человека сейчас, да? Это мой друг, с которым я познакомился в Китае, который там уже до меня жил примерно 1 год.
Ну да, да. <chuckles> Мгм, мгм. Давай, да. Ух ты, ну, то есть, если ты говоришь, что он жил там 1 год, значит, он сам изначально не из Китая, да?
Не не не не, мы все студенты, мы там все познакомились как студенты, но это уже давно было, по относительно. В общем, история такая, то, что <smacks lips> ...он уже всё знал в большей степени. Как бы за год. Ну, учишься.
М, мгм. М, ну да, если он там долго жил, наверно, он много всего разузнал.
Да. Конечно конечно. То есть ты ты вообще знаешь, э: что, где, какие рынки где есть, где что купить, где что достать и, самое главное, где что посмотреть.
Мгм, мгм. Мгм, ну да, это очень важно, потому что, как правило, в интернете можно найти что что-то совсем уж такое туристическое, попсовое. А, наверно, люди, которые могут, м, какое-то время живут, могут узнать более что-то интересное.
Да. Мгм. Плюс ещё, когда ты искаешь, ой, искаешь. Господи, какой ужас! Когда ты ищешь, рыщешь в интернете какой Ой, ну, пока ты не понимаешь каких-то определенных, да, например, <grunts> э, может быть, просто локального языка, да, или ты не понимаешь В большей степени, в основном, язык, конечно, вытягивает э эту проблему. А, но если ты, например, не очень разбираешься, скажем, в каких-то местных таких, у секретных местах или секретных каких-то таких, можно сказать, вещах, ты навряд ли найдёшь. Я щас объясню, что я имею в виду под этим. Но с языком ты вправду теряешь где-то, наверное, 50-60 % очень, ну, как бы, огромного количества вообще локаций.
<chuckles> Ага. Мгм мгм. Ну да-да. Мгм. А т а ты сейчас говоришь про поиск в интернете или про поиск среди людей? А, в интернете.
Да. И среди людей также, но с людьми ещё намного легче договориться. Да, например, то, что, вот, например: "Ребята, привет. Ой, извини, вы не разговариваете на моем языке, я не разговариваю на вашем. Можно попользоваться этим, как его? Да, переводчиком". Тем более щас такие технологии, что можно даже и прям на лету, этим заниматься, правильно?
Переводчиком. Да, наверно? Мгм мгм. Мгм, конечно.
Вот, э, в Китае просто есть такой прикол с картами то, что там очень многие карты показывают, эм, слегка околесицу.
Мгм, это специально так делается или так так получи А, специально, да?
Да, да-да-да. Да, это это именно методология защиты как бы, а, картографии страны. И она там немножечко запутанная, как бы, то есть ты как бы видишь, что всё нормально, но одновременно всё немножечко запутано. Эм, там у них какая-то очень прикольная методология на этот счет есть, но я, короче, её ничего не понял, поэтому мы как-то как Робинзоны Крузо все.
Мгм. Мгм. Мгм.
Палец вверх вот так вот поставишь, такой: "Мне, значит, вон туда". <chuckles> Да.
И и начинали бродить, да, по Китаю? А скажи, пожалуйста, вот, ну, вот т ты сказал, что этот человек уже там год жил в Китае, а вот, как ты с ним познакомился? Или он тоже был студент и вы вместе учились?
Ну, по нашему маленькому городку. Мгм. Мы все были, как говорится, студентами, он просто был студентом старше меня. Он был из моего же направления, просто я его, например, в ближайшие там 10 дней, когда только приехал, я его не видел и не слышал даже о нём. Пока я как раз-таки не по Я через него буквально познакомился через друга. То есть а, он друг моего друга. По-моему, он даже был сосед по комнате моего 1 знакомого конкретно в этом университете, по-моему. Да. <smacks lips> Ну, я с этими ребятами познакомился, было очень прикольно, и со временем, когда мы уже прям подружились, побратались, мы как-то поняли, что я нашёл такое место, котором они ещё никогда не были. А это была пагода такая, как бы вместе с этим <smacks lips> С
Мгм. М, мгм. М, мгм. М, понятно. Мгм. Мгм. А, то есть это к культурное получается место, какое-то красивое, да?
Да, такое красивое место, с, э, которое вот именно окружало вокруг, а, парком из бамбука. И причём таким прям очень густым бамбуком. Очень красиво очень красиво, просто шикарное место. Там такой толстенный бамбук, как будто бы он там, я не знаю, э, сколько лет растёт. Может, они как-то, короче, не знаю, он прям, наверное, как 2 руки вот так вот соединить, он прям такой толстенький, такой хорошенький был. Ам. Мы там немножко в этом лесу поб побрели, и они такие: "Слушай, ну у меня тогда тоже есть такие, да, <chuckles> карты".
Ой, ну, звучит очень красиво, интересно. Мгм. То есть начали обмениваться такими кар к интересными местами, да?
Да да, это ещё, кстати говоря, для контекста я хочу сказать то, что у нас там под, э, нашим, как говорится, использованием есть именно электрические мопеды и с ними, в принципе, у нас как бы есть, вот, э, ограничение где-то в 50-60, а может, 70 километров как бы, да. Так что у нас есть достаточно
М. А это 70 километров в день, да?
Э, за раз за батарею.
Или в фи А, всё, поняла. То есть вы можете использовать такие электрические мопеды, и за раз, вот, вы можете на нем проехать километров 70. Мгм.
Мгм. Где-то около того, да, то есть, ну, если уж ты прям планируешь куда-то поехать конкретно далеко или ещё что-то, надо было это всё рассчитывать. Потому что ещё и на байке если 2 человека сядет, а мы обычно именно так и делали, потому что съёмные немножечко А?
Ток, конечно же, с с мгм. То расход, конечно же, сразу увеличивается.
Ну, конечно-конечно, извините меня, 2 такие красивые особы на 1 байке- электромоторчик тоже чихать будет, как бы говорить: "Извините, извините, ребята, я же <chuckles> это самое, энергию с потолка не достаю же".
М. Мгм. Конечно. Ага, так.
Ну, вот как-то так вот мы и ходили, исследовали, и мне мой друг вот, например, показывал свои такие, ам, скажем, козырные места в плане природы. Он вообще в принципе показал мне, что, оказывается, от нас не так уж и далеко находится одна из самых основных рек Китая Янцзы.
О, интересно, здорово!
Да, это такая широченная, красивая такая река. Ам.
Как Волга или шире? <chuckles>
М. Не знаю, на самом деле, что из них было бы шире: Волга или это, че то я прям даже не помню. Хм.
Ну ладно, не неважно. <chuckles>
Да, нет, ну я я я наверное, вспомню, потому что я просто как-то так сказать, Волгу в глаза не видев.
М, мгм.
Вот, но я по-моему по памяти могу сказать, но Янцзы по моему достаточно широкая.
Мгм. И вот вы катались и в том числе к, э, реке, да, получается?
Да, он нам не показывал именно реку и одновременно, например, некоторые другие свои места. А по ти по типу говоря, я имею ввиду вот тоже пагоды некоторые показывал, тоже культурные. Показал нам один очень прикольный музей, на самом деле, который тоже на карте мы почему-то не нашли. Он был только в китайских картах, но опять же локация его была немножечко в другом месте, где она на самом деле есть.
Мгм. М. <laughs>
Очень приятно, очень приятные ребята.
Чуть-чуть з запутывали. <chuckles>
Да, да, лично, лично я опять же говорю, я не разобрался вообще в этом, как это работает, но вот именно такими, да, как бы сарафанным радио и секретными методами мы находили вообще <chuckles> себе пути в такие интересные места.
Слушай, ну здорово! А вот, э, мы начали говорить с тобой про секретное место. Вот, а, э это музей был или пагода, или что-то еще? То есть вот то место, которое этот вот человек, с которым ты познакомился, тебе показал, или это группа мест была?
Мгм. Ну вот, э, буквально сейчас я имел ввиду, что он и показал мне, да, как бы погоду и остальные места, но кроме этого он также, например, из своих же таких же секретных да, в кавычках таких воздушных, мест. <chuckles> Это в основном у нас относились именно рестораны и кафешки, где мы кушали. Ну как вот студенты, да, как бы которым можно покушать и задешево, и чтоб было и вкусно, и не грустно.
Мгм. А, понятно. <chuckles> Мгм. Мгм, мгм. Так, и что же это было за такое секретное, а, место с едой, которое он вам показал?
Вот и такими местами мы Мгм, ну секретное оно именно как раз таки потому, что мы не должны никому другим говорить из своих друзей, которые не заслужили этой информации. <chuckles>
О, как! То есть так. А это место было для местных?
Ам, ну да, это как бы, оно не совсем какое-то прямо эксклюзивно для местных, ну если найдешь- найдешь, но оно конечно же построено в таком регионе, или в таком месте к тому же, что да, оно в основном нацелено на местных, не для иностранцев, оно не находится в, там, большом молле или еще где-нибудь, а, потому что там мои другие друзья один раз показали мне одно одну кафешку в молле. <grunts> Ну честно сказать, тоже мне, так себе секретное место.
Мгм. Мгм.
Невкусно там было, одним словом. Мне не понравилось.
Ну то есть А не пона А вот это место, которое показал вот этот, э, человек? Которое было не для местных?
Да, там было достаточно нормально, очень душевно, красивый дизайн. И, самое главное, там было именно то блюдо, которое я давно искал, это получается японское карри. <smacks lips> Я вообще не думал, что его делают в Китае.
А, то есть в Китае, но японское блюдо, да?
Ну д как бы да, но они как бы не очень, да, как бы в хорошем таком, а, скажем, отношении с страной восходящего солнца. Поэтому какие-то такие товары или какие-то специфические вещи очень сложно найти. Но именно японское карри мы каким-то образом аб ну, нашли. И это очень-очень вкусное место было. О, потом еще, кстати говоря, прямо в нашем кампусе- а у нас очень большой кампус- и там очень много разных столовых было. Я, например, из таких секретных веще мест, нашел, а, такую маленькую точку. По сути говоря, у нас почти все столовые, короче говоря, продавали одно и то же почти всегда. <tsk>
Мгм. Конечно. Да-да-да. М. Мгм. Мгм-мгм. То есть их было много, но они просто нужно было, чтобы так много, чтобы как далеко не ходить?
А, одновременно еда, и плюс у нас просто огромное количество студентов в том университете было. То есть, иностранцев, может быть, не так уж и много. Нас было там вот 2 общаги, а остальных там, ну, очень много. Ну, прост
А, мгм. А остальные это, собственно, сами китайцы или еще какие-то? Мгм.
Сами китайцы, там есть корейские, там, по-моему, эти общаги отдельно еще тоже были. У них там, по-моему, й что-то такое. Но, в основном, я бы сказал бы так, 95 %, подавляющее количество были сами местные китайцы, конечно же.
Мгм.
Короче говоря, я нашел в одной вот такой вот большой шестиэтажной столовой, на минуточку
Мгм. Шестиэтажная это столовая, ничего себе!
шестиэтажной. Да, мгм. Там на 1 самом этаже внизу супермаркеты и почтовая этот зона, а на 2 и по 6 этаж- там всё как раз таки, как говорится, этот "обжорные ряды".
И скока там же столиков, м, на этаже? Мгм. То есть такой ф то есть, есть вот торговый центр, а это такой фуд-центр, да, наверное.
Да, да-да-да, да-да-да, да, вот для университета и хочешь верь, хочешь не верь, но у в а, скажем так, после пар, особенно в большую такую, да, как бы перемену, у нас там тоже такая своеобразная обед обедом был, а, после 12, это место абсолютно переполнено людьми.
А, то есть даже 6 этажей, получается, не хватает, да, чтобы всех накормить, мгм.
Не хватает. М-м, надо всё равно будет в очереди подождать, но в принципе тогда имеет смысл, что так там много, и всё-таки успевают всех накормить, я, наверное, надеюсь. Не знаю, как у них там с эффективностью. Ну, в общем, на 4 этаже, туда обычно, куда никто не поднимается, потому что, ну, всем как-то лень, у них есть свои какие-то точки. Я нашёл там как раз таки такую одну, э, одну такую женщину, которая делает именно
Мгм.
не знаю, это такая чашка, короче, м, которая обогревается на газу, и там рис слегка вот, скажем, подсыхает под ним, и у неё есть именно такие как бы, а, жареные курицы с какими-то интересными с соусами это, по-моему, какое-то такое вот именно блюдо корейского стиля, если я не ошибаюсь.
Мгм. Мгм. А, то есть это не китайское, а именно корейское блюдо, да?
Да, это, по-моему, бибимпаб. Я нормально произнести это слово не могу.
Точно, смеш немножко смешно звучит. Окей, хорошо.
Мгм. Но название, да, очень прикольное, я согласен. Но он, по-моему, реально называется бибимпаб что ли. Как-то так вот.
Мгм. Ну, слушай, ну здорово, что и тебе самому удалось найти, и вот этот приятель вам показал. А вот скажи, вот те то место, которое он показал, вот оно было для местных, да? А чем оно ещё было интересно? Тем, что там было вкусно, может быть там как-то атмосфера какая-то была, особенная?
Скорее просто специфичность кухни, которую мы искали. Это больше в основном выигрывало. Потом дешевизна. У нас в принципе был топ. Топ-список, да, такой как бы, мест, где мы могли пойти покушать. Чтобы было, конечно же, по таким критериям, да, что какой из этих, э, кафешек или ресторанчиков будет самый, а, доброжелательный к студентам. А это значит
Мгм, мгм. М, бюдже бюджетный, <chuckles> да?
да, это в 1 очередь бюджетность, второе- это именно, прям вкус, и третье- это вот в вариативность.
Мгм, мгм.
И также, конечно же, может быть, в четвертом и пятом там инклюзивность, и пятое-десятое, потому что какие-то люди что-то не ели. Поэтому там тоже нужно было обращать внимание на эти детали. Но, в итоге, по-моему, мое место, <clears throat> а, до сих пор держит второе. А вот одно один ресторанчик, который мы нашли, итальянский, вообще непонятно, в глухом каком-то месте, вместе, он вот на 1 месте. <laughs>
Мгм. М. А вот это место, которое наш ну вот подсказал, вот этот приятель, оно как-то входит в топ, нет?
Да. Оно, по-моему, на 4 месте, что ли. Я просто не помню, что было на 3, надо потом будет еще раз глянуть. Но оно по-моему было вообще в другом, э, городе. А его, оно по-моему, да, находится на 4. Ну, просто потому, что там только, а а, одно вот тематичное такое блюдо, и как по мне, этого, э, ну, слегка недостаточно для того чтобы быть <chuckles> номером 1, 2 или 3.
Мгм, мгм. Мгм. Но достаточно, чтобы попасть в рейтинг, да?
Конечно. Не ну в рейтинг обязательно он попадет. Это, э, без этого никак. Мы же должны помнить, и иногда туда ходить кушать.
Мгм. Конечно. Слушай, ну здорово, у тя такой интересный рассказ и про место, и про в общем-то сам этот Китай, его быт, и про этого человека. Спасибо те большое за беседу.
Мгм. Да тебе большое спасибо, всего хорошего, пока.
Пока.